うーん、カレーも、スープも時間結構かかりますよね、ちょっと。うーん、うん。
うん。 あ、そうです。うん、意外とね、あのね、メニューだけ見るとシンプルですけどね。料理ってほんと、手間ぽね、時間もかかるので。
はん。 うーん。そうですね。で、こう、カレーとか、こう、スープとか、ま、結構いっぺんに色んな野菜をね、摂れるものも、いろ利用されてるみたいな感じですよね。どちらというと。うーん。でも、なんか、あ、でも、あすかこういった、あの、例えば、ま、時短をするっていうことで、なんか、お外からお惣菜を買ってきたりとか、そういうことをん、されたりはされますか？
うん、うーん。 はい。 ええ。 あ、そうですね。 はい。 えん。 うん。 はい。 あ、します。あの、で出先で、もう、帰ってからはとても作れないって思った時は、あう、帰りに買って帰ったりもしますし。ええ、なので、足りない分だけ、くかえるとか。
うーん。 うーん。うん。 うん。うん、うーん。 うーん。 は、そうなんですね。こう、上手く、こう、あの、お惣菜もをこう利用しつつ、食卓に、ま、なんか、色々と。あの、うん、並べるっていう感じなんですね。うーん。ええ。
ああ、あ。 うん。 ええええ。 そうですね。 あう、はい、あ、あとはですね、やっぱり、あの、野菜を包丁で切るっていうね、手間も省きたい時は、あの、カット野菜も買いますね。うん。
わん、ええ。 あ、そうですね。あれも意外に便利ですよね。あの、もう、す袋からそのままに使えるっていうのとかも
いえ、え。 そうですね。 あ、そう、もうね、洗わなくてもね、いいっていう。
うーん。うーん、いいですよね。うん、なんだったら家に帰ってきて、普通に野菜をカットすると、ま、まな板も包丁も汚れますし、っていうところとはね、うーん、もちろん、お時間もかかっちゃいますし。
へえ。 うん。ほえ、そそうですよね。ええ。 そうね。 そうですよね、なんか、気が遠くなる時もあるので、そういうのも活用しますね。
そうですね。あ、そうですか、忙しいお母さんには強い味方ですよね、やっぱり。
ほい。 いや、そうですね。でも、あの、最近はあれなんです。あの、海外の野菜とかも結構紛れていたりするのでええ、なので、なるべくですね、やっぱ、海外からの物ってやっぱり農薬がたくさん使われてるかなとか、ちょっと気になったりするので、あのそうなんですよ。それが結構混じってたりするので、あの、気を付けて、国産のものを。
うーん。 おお、はい。 うん。 ちょっと、分かりにくいですもんね、うーん。 うん。 あ、だいぶ、こう、国産の物を使われるようにっていう、おですね。
あ、そうですね、ええ。